ค่ะ เอะ มีเรื่องอยากปรึกษาค่ะ เผอิญว่า ที่ทำงานน่ะค่ะได้มอบหมายงานในบทบาทใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อน ก็คือ คือปกติอะค่ะเป็นนักบัญชีใช่ไหมคะ แต่ว่าคราวเนี้ยค่ะบริษัทช่วงปลายปีอะค่ะ เขามีงานสังสรรค์ แล้วเขาก็ ไม่แน่ใจว่า เขามองเห็นอะไรในตัวเรา เขาก็เลยอยากให้เราอะเป็นพิธีกรในงานปีใหม่ อย่างเงี้ยค่ะ ซึ่ง
อืม อ๋อ อืม อืม
มันเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนค่ะ แล้วก็โดยส่วนตัวอะกลัวที่จะ พูดต่อหน้าคนเยอะ ๆ อะค่ะ แล้วคืองานปีใหม่บริษัทอะค่ะ ก็คือเขาปิด ข็อบ เขาบึ เขาจัดงานใน hall อะค่ะ คนนะเกือบ สองพัน คนน่ะค่ะ แล้วเขาให้เราไปเป็นพิธีกร อย่างเงี้ยค่ะ คือ
อา โอ้โฮ! ครับ
ตอนที่ได้ยินมาก็คือ <sighs> "ต้องให้ทำจริง ๆ เหรอคะ?" เขาก็บอก เอ่อ หัวหน้าก็บอกว่า "ใช่ ๆ มันเป็นโอกาสดีมากเลยนะที่ จะทำให้คนอื่นน่ะเห็นน่ะเราในอีกแง่มุมหนึ่ง ก็คือพิธีกร" แต่ใน ในควัะ ในความคิดเราคือ "ฉันไม่เคยอยากเป็นพิธีกร แล้ว แล้วฉันก็ไม่ได้พูดเก่งขนาดนั้น" ซึ่ง มีวิธี จะเรียกความมั่นใจ หรือ คิดว่า จะทำได้หรือไม่ได้ยังไง จะเตรียมตัวยังไงดีอะคะ? คือกังวลมากเลยค่ะตอนนี้ <chuckles>
อา อืม อืม เอิ่บ อ๋อ ครับ ขอสอบถามหน่อยครับว่า อ่า ตอนที่หัวหน้างานเขา เขาบอกให้เราเป็นพิธีกรน่ะครับ คือมันมีระยะเวลาในการเตรียมตัวสัก 1 -2 วันไหม? หรือว่ามันกระชั้นชิด กะทันหันเลยอะครับ?
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ไม่ได้กระชั้นชิดขนาดนั้นค่ะ ก็คือเขาบอกล่วงหน้า ก็คือเขาบอกเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ใช่ไหมคะ แต่ว่างานปีใหม่บริษัทอะค่ะ เขาก็มี จ การจัดก่อน ก็คือจัดสิ้นเดือนนี้อะค่ะ ถามว่ามีเวลาเตรียมตัวไหม? ก็มีเวลาเตรียมตัวสักระยะหนึ่ง 2-3 อาทิตย์อะค่ะ แต่ว่าเราก็มองว่า คืองานเราอะก็ยุ่งอยู่แล้ว ใช่ไหมคะ แล้วก็เรา เราจะต้องมานั่งเตรียมบทพูด เตรียมตัวเพื่อที่จะขึ้นเป็นพิธีกรอีก เราก็มองว่า เฮ้ย มันยากอะ รู้สึกกดดัน รู้สึกกังวล วิตกกังวล คือแบบกลัวทุกอย่างเลยอะค่ะตอนนี้ กลัวว่าทำไม่ได้อะค่ะ
อืม อ๋อ อืม ครับ ก็เข้าใจความรู้สึกเลยแหละว่า โอเค เราได้รับหน้าที่ที่มันเป็นงาน ซึ่งไม่เคยทำมาก่อน เงี้ยเนาะ แล้วก็แตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยแหละครับ เพราะว่าปกติถ้าเป็นนักบัญชีคือจะต้องนั่งอยู่กับ อา ไม่คุยกับใคร อยู่กับตัวเลขตลอดเวลา คอยดู เอ่อ เรื่องรายรับรายจ่ายเป็นหลัก งี้เนาะ แล้วก็พวกใบเสนอราคา ใบ Invoice ต่าง เงี้ย เข้าใจเลยแหละครับ ทีนี้พอได้มาเปลี่ยนบทบาทที่เหมือนกับว่า เรา เราเป็นหมีที่อยู่ในถ้ำตลอดเวลา อย่างเงี้ย ถัดมาคือเราต้องออกไปฉายแสงบนเวที ซึ่งมันรู้สึกมันขัดหูขัดตา แล้วก็ไม่เคยทำมาก่อน เหมือนกับเราจะกระโดดหน้าผา อย่างเงี้ย ซึ่งเราไม่รู้ว่าเรามีร่มชูชีพหรือเปล่า อย่างงี้ ทั้ง ๆ ที่มันมีอยู่ด้านหลังอยู่แล้ว แต่เรายังมีความกลัว อย่างเงี้ยครับ เอาอย่างงี้ไหมครับ? คือเราเริ่มจากการ อ่า ฝึกคุย ฝึกการเป็นพิธีกรอยู่ในห้องเล็ก ๆ ที่ไม่มีใครก่อนก็ได้อะครับ อาจจะหาเพื่อนคุยที่เป็นคนที่ไม่รู้จัก อย่างเงี้ยครับ อ่า ลองทดลองคุยดูก่อนนะครับ ลองคุยให้เขาฟังว่า โอเค เรื่องราวในวันเนี้ย สมมุติว่า โอเค เราจะคุยเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง อ่า การทำกิจกรรม อ่า ปาร์ตี้ในกลุ่มของเพื่อน หรือเรื่องอะไรก็ตามครับ เราคิดหัวข้อขึ้นมาสัก 1 หัวข้อ แล้วก็ลองคุยกับเขาดู จากนั้นลองสอบถามผลลัพธ์เขาก็ได้ครับว่า โอเค ฟัง เอ่อ ฉันเนี่ยคุย อ่า เป็นไงบ้างครับ? พอที่จะให้คะแนนได้ไหมระหว่าง 1-10 งี้ก็ได้ครับ ถ้าเขาให้ฟีดแบ็กกลับอาม่า โอเค เกิน 5 คะแนนขึ้นไปจนถึง เอ่อ 8-9 หรือ 10 งี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีต่อตัวเราเนาะ ผมก็มั่นใจเลยครับว่า จะทำให้คุณเนี่ย เอ่อ มีความรู้สึกดี ๆ แล้วก็กล้าที่จะแสดงออกบนเวทีอยู่แล้วค่ะ ถัดมาก็คือ เอ่อ เรา เราก็ต้องขยาย สโกป มากขึ้นน่ะครับ จากที่เราเคยอยู่ในห้องเล็ก ๆ แล้วเราก็ลอง อ่า ลองคุยกับเพื่อนที่มันเป็นกลุ่มใน เอ่อ ใน ช ใช่ครับ กลุ่มเพื่อนที่อาจจะสนิทก็ได้อะครับ โอเค ลอง ลองหาเรื่องราวคุยกับเขาดูก็ได้ว่า โอเค หลังจากที่ทำงานมาปุ๊บ โอเค วันนี้ไปเจอเหตุการณ์อะไรมาบ้าง ลองเล่าให้เขาฟังเผื่อเขาจะให้ความคิดเห็นกับเรา ใช่ครับ ฝึกเล่าเรื่องให้มนัสมากก็ทำให้เราชิน อย่างเงี้ยครับ ทีนี้พอเราเริ่มคุ้นชินเนาะ ถัดมาเนี่ยเราก็จะเริ่มไปคุยกับคนอื่นมากขึ้นนะครับ เออ อย่างเช่น เอ่อ อาจจะลองคุยกับหัวหน้างานมากขึ้น หรือว่าลองคุยกับผู้จัดการหรือผู้บริหาร ถ้ามีโอกาส ณ ตอนนั้นเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ เพราะว่าด้วยความที่คุณบอกว่า มีเขตมาน 2,000 กว่าคน อย่างเงี้ย ซึ่งมันเป็น
ค่ะ ใช่ค่ะ ไม่ได้คุยกับใคร ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ กลุ่มเพื่อนนะคะ ค่ะ ค่ะ อืม ฝึกเล่าเรื่อง ค่ะ ๆ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ สองพัน คน ใช่ค่ะ
ครับ เป็นองค์กรที่ใหญ่มากเลยนะ คือเป็นองค์กรที่ใหญ่กว่าองค์กรผมอีก เงี้ย แล้วทุก ๆ คน มา มารวมตัวกัน ซึ่งทุก ๆ คนจะจ้องมาที่เราคนเดียวเลยครับ ที่อยู่บนเวที เหมือนกับเราเป็นนักร้องคนหนึ่งเลยที่เราไม่เคยร้องเพลงมาก่อน อย่างเงี้ยครับ เป็นอะไรที่ต้อง ต้องทำใจ แต่ว่าก็ต้องสู้ ๆ ครับ อืม ครับ นั่นแหละครับ คือเอาง่าย ๆ เราต้องฝึกตัวเอง พัฒนา อ่า ความสามารถของเราไปเรื่อย ๆ โดยที่มีระยะเวลาจำกัดอะครับ คือถ้ามองอีกอย่างหนึ่ง ก็คือมันเป็นเรื่องดีนะ ถึงจะมีเวลาแค่ประมาณ 1 สัปดาห์ อย่างงี้ คือยิ่งมีการบีบรั้นเรามากเท่าไร แล้วยิ่งมีการดิ้นรนมากขึ้นเท่านั้นนะครับ อาจจะทำให้สกิลของเรามีการเรียนรู้ที่รวดเร็วมากขึ้นก็ได้ครับ ประมาณนี้เลยครับ อืม
ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ สั่นค่ะพูดเลย ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม โอ้โฮ มองในแง่บวกมาก ๆ เลยค่ะ ดีค่ะ โอเคค่ะ ถ้าอย่างงั้นเราก็จะเริ่มจาก เอ่อ ฝึกพูด ในห้องเล็ก ๆ ก่อนฝึกพูดกับคน แปลกหน้านะคะ แล้วก็ค่อยขยายขอบเขตเป็นฝึกพูด กับกลุ่มเพื่อน ฝึกเล่าเรื่อง คุยกับหัวหน้างาน หรือว่าบอสที่ ใหญ่ขึ้นไปอีก ค่ะ
ครับ อืม ครับ อืม
อื้อฮือ เพื่อเรียกความ มั่นใจนะคะ ค่ะ
เอ่อ เป็น ครับผม ก็ถือว่าลอง ลองดูครับ คือยิ่งเราคุยกับ เอ่อ คนที่รู้สึกว่ามีอำนาจเหนือ ล กว่าเรามากเท่าไหร่ เงี้ย มันยิ่งเจ็บทำให้เราเสริมความแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับ ผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างงั้นนะครับ เอ่อ เหมือนกับว่า เอ่อ ดาราหรือนักร้องบนเวที อย่างงี้ครับ มัน เขาก็จะมีพวก อ่า เขาเรียกว่าแฟนคลับของเขาเนาะ มันก็จะมีตั้งแต่แขกวี วีไอพีที่อยู่ด้านหน้าสุดเลย อาจจะเป็นพวกคนใหญ่คนโต เจ้าของบริษัท หรือว่า เอ่อ ดาราคนอื่นที่เขามานั่งอยู่ด้านหน้า แถวกลางก็จะเป็นคนที่มีอิทธิพลลดลงมา และแถวสุดท้าย ก็คือประชาชนทั่วไป เงี้ยครับ ซึ่งใน ในงาน อย่างเงี้ย คือมันก็จะมีการแบ่งระดับ level ของแขก ท่านผู้ชม เงี้ย ออกเป็นสัดส่วนอยู่แล้วครับ ยิ่ง ยิ่ง ยิ่งเราคุยกับคนที่มีอำนาจที่แตกต่างจากเรามากเท่าไร เรายิ่งจะมีทักษะการใช้ชีวิตในสังคมมากขึ้นเท่านั้น ประมาณนั้นเลยครับ แบบนี้ดีไหม?
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ๆ ค่ะ มีแฟนคลับ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม อะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ อื้อฮือ โอ้โฮ เป็นคำ เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ คือ คือบึบ อธิบายเปรียบเทียบได้เห็นภาพมาก ๆ เลยค่ะว่า โอเค เราจะต้องแบ่งกลุ่มของผู้ชมของเราเป็นประมาณนี้ เราก็ต้องฝึกคุยกับเขา แล้วก็ โอเค อันนี้คือ โอ้โฮ พูดได้เห็นภาพมาก ๆ เลยค่ะ ชัดเจน อันนี้เดี๋ยวต้องไปลองทำดู แล้ว อืม นอกจากฝึกพูดแล้ว เราจะต้องเตรียมตัวอะไรอีกไหมคะ?
อืม อืม มีครับ ๆ ก็คือการ เอ่อ แสดงท่าทาง การขยับร่างกายอะครับ สรีระ บ้อด บอดี ของเราครับว่า ในขณะที่เราอยู่บนเวที อย่างเงี้ย ใช่ครับ แล้วก็จุดยืนบนเวทีด้วยครับ สมมุติว่า ตอนที่เราเป็นพิธีกร อย่างเงี้ย บางครั้งมันอาจจะมีสไลด์ในการนำเสนอบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ ดังนั้นจุดยืนอยู่บนเวทีเนี่ย มันเป็นสิ่งสำคัญนะ เราจะยืนอยู่ตรงด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลังซ้าย หรือว่าด้านหลังขวา หรือว่าด้านหน้าขวา เงี้ย ใช่ ใช่ครับ ซึ่งแน่นอนแหละอยู่บนเวทีอะ มันต้องใช้ระยะเวลาเกิน 1 ชั่วโมงอยู่แล้ว เพราะว่าเราต้องรับแขกอาจจะประมาณตั้งแต่ 6 โมงเย็น จนถึงประมาณเที่ยงคืนนะ เพราะว่าเป็นงานเลี้ยงปีใหม่ต้องจัดตอนเย็นอยู่แล้ว ซึ่งในภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมงเนี้ย มันต้องมีการเปลี่ยนมุมมองการ อ่า วางตัว ตัวเองอะครับ ให้มัน ที่จะแตกต่างกัน ใช่ครับ เพื่ออะไรครับ? ก็เพื่อให้ท่านผู้ชมเขาไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการรับชมนะครับ ถึงแม้มันจะมีการแสดงเกิดขึ้นมากมาย ในขณะที่ สมมุติ อ่า โอเค เราเป็นพิธีกร ณ จุดนี้อะครับ เราจะ เชิญ อ่า พวกนักร้อง หรือว่า อ่า วง อ่า ศิลปินต่าง ๆ ขึ้นเวทีมา งี้ครับ เราก็ต้องอาจจะอยู่ด้านซ้าย งี้ครับ พอเล่าบทบาท เชิญเขาขึ้นมาเสร็จ เงี้ย เราอาจจะไปหลบอยู่ด้านหลัง พอหลังจากกิจกรรมตรงนั้นเสร็จปุ๊บ เราก็อาจจะขยับไปอยู่ทางด้านขวาหน้า อย่างงี้ก็ได้ครับ เพื่อให้เขารู้สึก เฮ้ย เราหายไปไหน เขาจะได้มองหาเรา เงี้ยครับ อืม ก็จะมีลูกเล่นต่าง ๆ อา ๆ ใช่แล้ว
ค่ะ อา อะฮะ กิริยาท่าทางนะคะ ค่ะ ๆ อ๋อ ค่ะ ค่ะ <inhales> ค่ะ ๆ ค่ะ อือฮึ ว่าอยู่ตรงไหน ค่ะ ๆ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ เปลี่ยนที่ยืน ค่ะ ๆ ค่ะ อะ ใช่ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ <chuckles> โอ้โฮ อันนี้นี่เป็นทริกที่ดีนะคะ ค่ะ อ๋อ ต้องให้ผู้ชมไม่นะ ไม่ น ไม่น่าเบื่อด้วยนะคะ อืม
ใช่ ครับ ประมาณนี้เลย
ค่ะ ก็คือนอกจาก ก อ่า ฝึกพูด แล้วก็ต้องฝึกวางกิริยาท่าทาง มือไม้ ไมค์ อะไรยังไง แล้วก็ฝึก mocking ตัวเองบนเวทีจุดต่าง ๆ จะได้รู้ว่าเราควรจะยูน ยืนตรงไหน เวลาที่พรีเซนต์ยืนตรงไหน เพราะว่าการเป็นพิธีกรนี่ก็ใช้เวลานาน ใช่ค่ะ หลายชั่วโมงเหมือนกันค่ะ งานเลี้ยง ค่ะ แต่ก็ เราก็คงไม่ได้อยู่บนเทีย เวทีตลอดเวลา เพราะว่ามันก็จะมีการแสดง สลับกัน แล้วก็มีการจับรางวัลด้วย อืม
อืม อืม อืม ครับ อืม อือ อืม ครับ นี่แหละ
ได้ ได้เลยค่ะ ค่ะ อุ๊ย วันนี้ได้เห็นมุมมองอะไรหลาย ๆ อย่างค่ะ ก็เดี๋ยวจะนำข้อคิด เอ่อ คำแนะนำดี ๆ นำไปปรับปรุง นำไปปรับใช้นะคะ ถือว่าวันนี้ได้ประสบการณ์ เอ่อ ใหม่ ๆ คำแนะนำใหม่ ๆ เปิด ม มุมมองใหม่ ๆ วันนี้ต้อง
อืม อืม
ต้องบอกว่าดีมาก ๆ เลยค่ะ ค่ะ
ครับ อ่า
มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะ? ค่ะ
ผมขอสอบถามเพิ่มเติมหน่อยครับว่า อา พอจะมีคนรู้จักไหมครับว่า สมมุติงานเลี้ยงใกล้ถึงแล้ว โอเค เราจะ อ่า หาคนที่เป็นเหมือนกับเทรนเนอร์ของเรานี่ครับได้ที่ไหนครับ? เพราะว่ายิ่งเรามีเทรนเนอร์ หรือว่าครูสอน อย่างเงี้ยครับ มันจะทำให้ห้อย การเรียนรู้ของเรารวดเร็วมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับ พอจะมีไหมครับ?
ได้ค่ะ ค่ะ อืม อือฮึ ไม่มีเลยค่ะ เพราะว่า อ่า พิธีกรคนเก่าก็คือเขาลาออกไปแล้วอะค่ะ
อืม
ปีนี้ กะ แล้ว ก เอ่อ หัวหน้างานเขาก็เลยให้เราทำแทนน่ะค่ะ เราก็ไม่ได้มีคอนแท็กต์ติดต่อกันไว้ด้วยอะค่ะ
อืม อือฮึ ครับ อ่า เอางี้เลยครับ คือก็แนะนำให้ลองหาเพื่อนคนสนิทนะครับ คนที่ไว้ใจลองให้เขาเป็นคู่ซ้อมกับเรา ลองให้เขาเป็น อ่า เป็นบทบาทในเรื่องของ อ่า คนที่คุม คุมงานเรา อย่างเงี้ยครับ ให้เขาลองคอมเพลนเราดูครับว่า โอเค ถ้าเรา ทำแบบเนี้ย การคุยแบบนี้ การวางตัวบนเวทีแบบนี้ มันโอเคหรือเปล่า อย่างเงี้ยครับ อย่างน้อย ๆ คือต้องมี ต้องมีมากกว่า 2 คนนะครับในการฝึกสอน น่าจะทำให้เราเรียนรู้เร็วได้มาก ๆ ขึ้นนะครับ ประมาณนี้เลยครับ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ได้ค่ะ ค่ะ อันนี้ โอ้โฮ! อันนี้ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ น่าจะเห็นผลมาก ๆ เลยค่ะ การที่เรามีคนช่วยซ้อม ช่วยฝึกสอนถึง 2 คน และน่าจะทำให้เรา รู้มุม รู้ กิริยา รู้ ท่าทีว่าเราจะต้องทำยังไงอะ คุยยังไง วางตัวยังไง อันนี้ถือว่า เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ จะนำไปปรับใช้นะคะ ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ
อือ อือฮึ ครับผม สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ